Hey, du, ich habe mal 'ne Frage. Und zwar, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich das Thema für mich, ähm, totschweigen sollte, weil ich denke, ich fresse es auch nur noch in mich rein. Und das führt auch am Ende des Tages zu gar nichts. Und zwar: Ich habe jetzt seit längerer Zeit ein YouTube-Channel. Jetzt seit schon 'n paar Jahren, würde ich sagen. Ich habe den auch schon angefangen, bevor ich schwanger geworden bin mit meiner Tochter. Und ich habe es auch super geliebt, regelmäßig zu posten. Ähm, und na ja und obwohl ich supergute Resonanz bekommen habe, es ist ganz komisch bei mir. Obwohl ich vielleicht auf 100 Kommentare, die positiv sind, 1 Negativen bekomme, zieht mich das immer so richtig heftig runter. Und obwohl ich jetzt, äh, wo meine Tochter 1 ist, nicht mehr ganz so regelmäßig poste, sehe ich ab und zu dann doch mal in die Kommentare rein. Und auch jetzt letztens gab es einen Kommentar, der einfach wieder, sage ich mal, abwertend war und sich auch nur auf mein Aussehen bezogen hat und überhaupt nicht auf das Inhaltliche. Und ich habe einfach wieder gemerkt, dass das mir die Freude nimmt an dem Posten. Und ich wünschte, dass es das nicht tun würde. Und dann frage ich mich: „Wie soll ich denn da am besten einfach mit umgehen?”
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, zuerst einmal danke, dass du das teilst. Ähm, negative Kommentare können unglaublich verletzend sein, vor allem, wenn man sich öffnet oder etwas Persönliches teilt. Also, es ist völlig verständlich, dass dich das wütend und traurig macht. Das geht vielen Menschen so und es tut wirklich weh. Also, ich habe übrigens selber auch einen Kanal und, ähm, ich kann das absolut nachvollziehen.
Das auf jeden Fall, ja. Ja. Ach, cool. Okay. Da fühle ich mich auf jeden Fall schon mal direkt verstanden. Ja, es ist es ist es ist tatsächlich so, ne? Also man man konzentriert sich da auf was total Negatives, was überhaupt nicht sein müsste. Ähm, und auch bei mir zum Beispiel, ich ich, äh, sehe ganz klar und deutlich, hey, die Resonanz ist super. Ich helfe damit den Leuten. Also mein YouTube-Channel dreht sich vor allem darum, meine eigenen persönlichen, äh, Erfahrungen zu teilen in einem bestimmten Bereich der Gesundheit. Also, ich habe eine Autoimmunerkrankung. Und da teile ich einfach nur mit, was mir geholfen hat und was nicht. Und, ähm, ganz komischerweise, die negativen Kommentare beziehen sich auch gar nicht wirklich auf den Inhalt. Es ist wirklich so. Es ist immer nur, äh, ja, so wie du aussiehst, würde ich, äh, nirgendswo rausgehen. Also, solche Kommentare kommen da schon mal zustande. Und das ist ja, es ist dann schon echt das das äh, das haut dann schon echt mal rein.
Ja. <chuckles> Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh je. Das geht gar nicht, ja. Also, manchmal greifen Menschen online an, weil sie sich anonym also weil sie anonym sind oder selbst et sich etwas, ähm, oder etwas in sich sehen. Wie soll ich das erklären? Ähm. Ähm. Es ist normal, verletzt zu sein, wenn jemand dich, äh, falsch darstellt oder abwertet. Das zeigt auch, dass dir deine Arbeit und deine Werte wichtig sind, weißt du? Aber aber vielleicht könnte es helfen, kurz Abstand zu nehmen, bevor du reagierst, ne? Das hat ja gar nichts so mit dir zu tun.
Ja. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Ich glaube, das ist, äh, sowieso etwas, was ich mir von Anfang an verinnerlicht habe. Also, ich habe immer die also, ich bin immer die Devise gefahren: „Ich antworte auf solche Kommentare nicht.” Und wenn auch mal 'n Kommentar dabei war, der so wirklich in Anführungszeichen unter die Gürtellinie ging, habe ich den auch mal gelöscht. Aber ich bin jetzt auch niemand, der jetzt rigoros jeden Kommentar löscht, der einem nicht gefällt. Ist da sehe ich auch keinen Sinn drin, aber manchmal gab es dann schon echt so Sachen, wo ich mir gedacht habe: „Okay, das muss ich mir nicht jedes Mal geben.”
Mhm. Mhm.
Und was den Abstand betrifft, den du grade angesprochen hast also, ich würde schon sagen, dass ich den Abstand schon suche. Aber das ist ja genau das Problem vielleicht, das ich habe und womit ich nicht so richtig weiß, wie ich umgehen kann ist wenn ich den Abstand suche, dann geht's mir besser, ja. Und dann habe ich aber auch immer weniger Lust, weil ich aus dem, sage ich mal wie nennt man das, den Flow, sage ich mal, rauskomme, äh, zu posten. Aber dann gleichzeitig tut's gut, nicht zu posten, aber es ist auch irgendwie schade, weil mir auch meine Kreativität fehlt und eben auch das Teilen. Also, das ist so 'n ziemlich großer Konflikt in mir. Und ich frage mich: „Ja, was wäre denn so 'n 'ne gute Strategie?”
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also, ich kenne das ja selber auch. Und also, ich versuche wirklich, mich emotional zu distanzieren.
Okay.
Und also ich f das das nennt sich Detachment. Da gibt's auch YouTube-Videos drüber, wie du damit umgehen kannst. Vielleicht kannst du das auch mal mhm. Ähm, Detachment und das heißt auch, ähm
Oh cool.
mir fällt der Name nicht ein. Vielleicht fällt's mir gleich wieder ein, dann kann ich's dir, äh, mitteilen.
Mhm.
Aber, ähm also, diese Kommentare ähm, die du bekommst was genau löst das in dir aus? Ha haben die recht oder nicht?
Also, ich würde sagen, wenn es, äh, wirklich einfach 'ne konstruktive Kritik wäre, die zum Teil auch, ähm, stattgefunden hat, dann löst das in mir eigentlich nichts Negatives aus, sondern ich höre mir eigentlich super gern an. D da geht's dann eher nur um solche Sachen wie: „Könntest du das vielleicht das nächste Mal 'n bisschen besser erläutern, oder ich kam da nicht so richtig mit, oder das Audio war vielleicht mal nicht ganz so toll“ oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber 'n Kommentar zum Beispiel, der dann wirklich unter die Gürtellinie geht in dem Sinn, dass er mich einfach nur grundlos beleidigt oder auch einfach nur sagt, ähm weil man hat durch die Autoimmunerkrankung sowieso ja schon, sage ich mal, Unsicherheiten, die man in sich trägt. Und wenn's dann auch nochmal heißt: „Ja, so würde ich nicht rumlaufen“, dann dann ist das schon dann löst das in mir, sage ich mal, noch stärkere Unsicherheiten aus. Und einfach auch das Gefühl von: „Ich würde mich am liebsten zu Hause einsperren.“ Und die Phase hatte ich schon im Leben. Und da möchte ich nicht noch mal zurück. Und, ähm, außerdem habe ich ja jetzt auch selber 'ne Tochter und möchte umso mehr diese Mechanismen in mir oder diese Gefühle, die da in mir entstehen, eigentlich auch ablegen, weil ich mir denke: „Das bringt doch überhaupt nichts.“ Und die Leute haben nur den Schuss nicht gehört, wenn man mal ehrlich ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Genau, ja.
Und ja, aber manchmal ich würde sagen, das zentrale Gefühl, das da in mir entsteht, ist dieses Traurigsein tatsächlich.
Mhm. Ähm, was machst du mit diesen Kommentaren? Löschst du die einfach oder lässt du sie dort und und antwortest darauf?
Uh. Ja, also, wie vorhin erwähnt, das kommt wirklich drauf an. Also, ich würde sagen, die, die mich traurig machen, da kommt es wirklich auf den Grad an, wie beleidigend sie sind. Also, jetzt so 'n Kommentar also den Kommentar spezifisch, den ich auch vorhin genannt habe, in Bezug auf, dass man so nicht rausgehen, äh, kann, den habe ich zum Beispiel gelöscht. Und das hat mir auch gut getan, weil ich mir auch gedacht habe, die Leute, die auf meinen Channel gehen, die suchen spezifisch nach dieser Krankheit und die machen dasselbe durch. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand von denen so 'n Kommentar liest und sich dann auch schlecht fühlt. Deswegen ist es auch nicht nur primär für mich, sondern auch für diejenigen, die danach suchen. Aber ich würde sagen, die meisten Kommentare lasse ich einfach da, egal wie- in Anführungsstrichen- beleidigend die sind, weil ich auch gar keine Lust habe die Energie, sage ich mal, reinzustecken.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Absolut.
Ja, aber es nichtsdestotrotz ist es schon sehr verletzend, wenn wenn ich dann, äh, solche Dinge sehe. Und es macht mich wütend, aber es macht mich wütend auf zweierlei Ebenen. Es macht mich wütend, weil ich dann die Lust an dem Posten verliere, was ich ja eigentlich nicht möchte, weil's mir Spaß macht. Aber es macht mich auch wütend, weil ich mir denke, was haben die Leute denn da zum Teil, äh, sich rausgenommen? Und wie eigentlich so sein? Das sind dann echt so Momente, wo ich mich frage: „Was ist denn nur los da draußen?“
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also, vielleicht könnte es helfen, wie ich schon gesagt habe, kurz Abstand zu nehmen, bevor du reagierst? Ein kleiner Moment des Durchatmens kann verhindern, dass diese Kommentare Macht über deine Gefühle bekommen.
Ja. Hm.
Und, manchmal ist es stärkend, sich bewusst zu machen, 1 einzelner negativer Kommentar sagt viel mehr über den Kommentierenden aus als über dich.
Ja, bestimmt.
Ja, und und du hast Recht Grenzen zu setzen, zu blockieren oder Kommentare zu löschen. Also, das liegt alles bei dir. Wenn du deine mentale Gesundheit, ähm wenn das deine mentale Gesundheit beeinträchtigt, würde ich wirklich vielleicht auch ‘n Filter reinmachen. Du siehst ja, was für Kommentare du bekommst, dann kannst du die einzelnen Wörter oder auch, äh, ganze Sätze nehmen und und, ähm, äh ich weiß es auf Englisch, weil mein mein Channel ist auf Englisch und du kannst Restriction Mode, äh, reinmachen. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber du kannst die Kommentare blocken. Dann siehst du sie erst gar nicht.
Ja. Oh, okay. Ah, interessant. Ja, mein Channel ist auch auf Englisch, äh, interessanterweise. Deswegen, ähm, würde ich danach auf jeden Fall mal suchen. Und ja?
Ja. Ja. Ja, mache das, weil also, ich habe das nämlich auch Restrictive Mode, da gibt es bestimmte, äh, Wörter, die ich einfach nicht erlaube, und das hilft <chuckles> auf jeden Fall.
Ja? Hey, das ist ‘ne richtig gute Idee. Äh, wenn ich ehrlich bin, in all der Zeit, in der ich jetzt, äh, YouTube mache, ist mir die Idee noch gar nicht gekommen, dass ich auch wirklich mal spezifisch nach Wörtern filtern kann, die ich nicht haben will in den Kommentaren. Und, das funktioniert dann wirklich so, dass, also wenn 'n Kommentar verfasst wird, dann kann das gar nicht, äh, veröffentlicht werden?
Ja. Mhm. Ja. Ja. Genau, das wird dann zurückgehalten und dir erst gar nicht angezeigt.
Ach, cool. Ja, und ist es das, äh ist das dasselbe auch bei anderen Plattformen oder ist das zufällig nur bei, äh, YouTube jetzt der Fall?
Ach so, ja, ich rede jetzt über YouTube, bei anderen weiß ich es nicht, aber es könnte sein, dass es dort auch der Fall ist. Weil es, ähm das gibt es ja überall, äh, Bullying, Cyberbullying, das ist ja 'n bekanntes Thema und, ähm, ich denke, dass alle Plattformen darauf reagieren sollten.
Mhm. Ja, okay gut, kann man ja schauen. Ja. Ja, definitiv. Also, ich finde auch grad jetzt in den letzten Jahren ist es ja irgendwie nochmal viel schlimmer geworden oder gefühlt wird es ja immer schlimmer. Und, ähm, gut, das kommt aber auch daher, dass auch wirklich ich denke, jeder, wirklich jeder da draußen kann sich so 'n Account machen. Jeder kann sich so 'n Fake Account. machen. Und, äh, jeder ist, äh, sage ich mal mutig und, ähm, hat 'ne laute Stimme in den sozialen Medien. Aber dann halt natürlich jetzt, äh, so in ins Gesicht sagen, machen die meisten halt nicht. Und ich glaube, ähm, wie du ja auch vorhin gesagt hast, ich glaube, der Rat, der hilft auch noch mal stark, wenn ich mir auch klar mache: „Hey, ähm, mal kurz pausieren und einfach mal drüber nachdenken, dass so 'n Kommentar viel schlimmer, also, sage ich mal, ist für den Verfassenden als jetzt für mich, weil die Person kennt mich ja gar nicht.“ Ja genau, das das denke ich mir auch. Ich meine, die Person kennt mich ja auch überhaupt gar nicht. Und, ähm, ich bin auch jemand, der sehr privat ist, also, an meinem YouTube Channel geht es eigentlich praktisch wirklich nur um das Thema selbst, äh, dass ich, äh, wegen der, äh also, bezüglich der Autoimmunerkrankung behandle. Ich bin da gar nicht so, dass ich da sehr ins Detail gehe, was meine persönlichen Angelegenheiten betrifft. Deswegen glaube ich auch, hast du recht, dieses dieses persönlich Nehmen, ich glaube, das ist etwas, was ich nochmal an dem mir 'ne Stellstraub Stellschraube, an der ich so 'n bisschen drehen kann.
Ja. Mhm Ja. Genau. Hm. Genau. Dreh den Spieß um. <laughs> Ja. Eben. Mhm. Mhm. Ja. Ja, super. Freut mich, dass es dir geholfen hat. Und du bist wirklich nicht allein, du investierst Herz, Zeit und Persönlichkeit in das, was du tust und genau deshalb trifft es dich. Aber gerade das zeigt deine Stärke und Authentizität. <chuckles> Du bist viel mehr als ein verletzender Satz im Internet und ja
Ja. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das das denke ich auch. Und danke nochmal für deinen Rat. Das war wirklich nochmal wahnsinnig hilfreich. Ich habe mir auch, ähm, gemerkt, dass du das vorhin erwähnt hast, mit den Videos, mit diesem Detachment. Vielleicht schaue ich da am besten nochmal rein, um nochmal nochmal 'n größe 'ne größere Unterstützungs äh, Plattform für mich zu haben. Und ich glaube auch am Abend, wenn ich dann mal Zeit habe und die Kommentare lese und da mal jetzt was Negatives dabei ist. Ich glaube dann erst recht, wenn mich mal vielleicht etwas erwischt, mel äh, äh, von meiner Mood her, dann werde ich mir mal so 'n Video angucken. Vielen, vielen, vielen Dank.
Genau. Mhm. Ja, super. Ja. Ja. Super, ich danke dir. <chuckles>
Wir sehen uns.
Danke, tschüss.
Tschau.